بالضبط، أنا عايزة أقول لِك وقتها أصلًا في نفْس الموقف ده بصّيت لها كده قُلت لها حـب وكانت هي أصلًا مثلًا كانت إيه مثلًا 3 سنين والّا حاجة، يعني كانت فاهمة الكلام، قُلت لها لأ آه قُلت لها: "لأ يا حبيبتي، جدو بيحبِك ومش هيزعل منِك ولا حاجة، بس بالراحة وما تصرخيش وشوفي أنتِ عايزة إيه، وقولي لي أنتِ عايزة إيه وأنا هاعمله لِك بس من غير صريخ." حاولت إن أنا أتدارك الموقف بسرعة عشان آه بالضبط، ف فوقتها بقى هو حس إن نقطة يعني <chuckles> حصلت عارفة اللي هو إيه آه بالضبط، ومن وقتها ومن وقتها بصراحة أنا أي حد بيقول لبنتي أي حاجة إذا كان مين، ب بارد باوجه الكلام لبنتي باوجه الكلام ليه، المهم إن أنا ما بقيتش يعني باسكُت زي ما بيقولوا، بقيت أحط حدود لأي حد هيتدخّل.
صغيّورة، امم. تمتص غضبها بالطريقة، بالضبط. فاصلة، <chuckles> نقطة فاصلة في حياتِك. وده برضه بيحط على فكرة ثقة كبيرة بينِك وبينها، يعني هي برضه هتحس إن إن قد إيه هي واثقة في مامتها إن هي وراها في أي موقف.
بالضبط، برافو عليكِ. برافو عليكِ هي دي، يعني فكرة إن بجد حد يقول لبنتي اسكتي بقى ما تعيطيش ما أعرفش إيه، يعني برضه مَرّة كنت عند أهل جوزي برضه مَرّة، وجِدّها بقى التاني برضه راح قال لها: "أنتِ بتعيّطي ليه ما كفاية عياط بقى" بصّيت له كده قُلت له: "يعني يعني ايه كفاية عياط بقى <chuckles> هي متضايقة من حاجة وبتعيّط، يعني بدل ما نقول لها بتعيطي ليه" آه يعني بجد
آه خليها تدوس على زرار، يعني اللي هو دوسي على الزرار خلاص افصلي. <chuckles>
وبعدين ما هي طفلة في الأول وفي الآخر، أنت بتتعامل مع واحدة كإنها عندها 20 سنة ليه يعني ما طفلة، يعني هي أصلًا مش عارفة تعبّر عن اللي جواها فبتعبّر بيه بالعياط، يعني ده ده اك ده أبسط حاجة يعني أفهمها لك يعني، فوقتها بصّيت له كده وقُلت له: "ما يا عمُه هي متضايقة من حاجة بدل ما نسألها مثلًا هي متضايقة من إيه، يعني حضرتك شوفها متضايقة من إيه أو عايزة إيه وبعد كده شو يعني هي هتبطّل عياط لمّا أنت تسمعها" فراح قال لي طب طيب ماشي، وقتها طبعًا ولا فِهم حاجة ولا ولا عرِف حاجة، بس يعني أدي
بالضبط. صح فعلًا. <chuckles> طب استني عشان موقف باباكِ مأثّر معايا بصراحة، يعني هو ساعتها اتعامل إزاي بعد كده يعني، بعد الموقف ده هل زعل مثلًا منِك؟ يعني استغرب الطريقة فما بقاش بيتدخّل، والّا لامِك والّا الطريقة كانت إزاي؟ يعني بما إنِك أول مَرّة تحطّي حدود في التعامل.
آه. إمم. آآ هو وقتها

إمم، آه، جدًا آآ، هو دايمًا بابا كان بيتعامل مع الموضوع آآ المفروض يعني آآ، أو هو كمان عايزة أقول لِك يعني خلّيني أقول لِك إن الموضوع هاحكي لِك الموقف مثلًا اللي حصل مع بنتي وأنتِ هتفهمي هو كان بيتعامل معانا إزاي، say مثلًا أنا بنتي آآ، ب لمّا بنروح أي تجَمُّع مثلًا أو أي حاجة بتبقى مخطوفة كده في الأول مش عارفة تتعامل ما اعرفش إيه، ممكن تعيط، ممكن ما اعرفش إيه، الكلام ده الأطفال يعني. ففي مَرّة كده هي عيّطِت على حاجة معينة أو صرّخِت ع حاجة كده يعني، فأنا كنت باحاول أهَدّيها، "خلاص يا حبيبتي ما فيش حاجة طب أنتِ عايزة إيه؟" باتكلّم معاها بالراحة ولا نهرتها ولا زعقت ولا أي حاجة.
حلو. إمم. موقف أُمومي طبيعي جدًا. <chuckles>
ن آه، لقيته هو بقى بيقول لها إيه، "ما تعيطيش عشان لو عيطتي جدو مش هيحبِّك."، قُلت له: "لأ stop هنا"، <laughs> stop هنا يا ابني عشان مش هينفع.
إمم. أصلًا يعني دايمًا بيتقال إن فكرة إنّك تربطي حُبِّك للشخص بأفعال ي ده غلط، إنّك تربطي حُبِّك لبنتِك مثلًا بإن أنا لو عملتيش كذا فأنا مش هاحبك، ده إحساس أصلًا هو هيأذيها هي شخصيًا.
إمم. برافو عليكِ. إمم. إمم. برافو عليكِ، دي حاجة اسمها الحب المشروط، الحب المشروط ده في علاقات كتير مش في علاقة الأب ببنته ولا الجد بحفيدته ولا أي حاجة، في العلاقات العامة كلّها، فكرة إن أنتِ تربطي فعلًا آه إن أنتِ آآ، شارطة دايمًا الحب ده، أنا هاحبك بس هتسمع كلامي، لو ما سمعتش كلامي أنا هازعل و هازعل منك ومش هاحبك، فالجملة دي وقتها استفزتني جدًا، جدًا. آآ، أنا بقى زي ما كنت باقول لِك أنا هاحكي لِك الموقف ده عشان تفهمي التعامل كان إزاي، فالتعامل معانا آآ، وأنا وأخواتي يعني كان بنفس الطريقة، آآ، لو ما عملتش كذا أنا هازعل منك، لو ما عملتش كذا أنا مش هاجيب لك، لو ما عملتش كذا دايمًا ال التصرف اللي إحنا ع المفروض نعمله مربوط بعقاب يع أ آه، وبعقاب بقى، الجملة دايمًا بتتقال بالعقاب بتاعها.
صح طبعًا. إمم. كان مربوط بالحب. طب أنتِ كنتِ وأنتِ صغيّرة كنتِ يعني أنتِ دايمًا كنتِ رافضة تعملي الحاجة حتى مثلًا لو أنتِ شايفة إن أنتِ مش مقتنعة بيها بناءً برضو على إنِّك خايفة إن هو ما يحبوكيش، فأنتِ سايبة لهم حياتِك مفتوحة، اللي هو اللي أنتم قراراتي كُلّ حاجة تبعكُم؟
إمم. بُصي